Ya, son zamanlarda, eee, aslında çok radikal kararlar da eee, kararlar aldım. Eee, bunlardan aslında bir tanesi de, eee, tekrardan spora başlamak gibi. Eee, çünkü, eee, aslında yılın, ııı, ilk dönemlerinde çok güzel, eee, gidiyordum. Bunun verimini de, eee, çok güzel bir şekilde gördüm ancak, eee, yaklaşık olarak, eee, nasıl diyeyim? Eee, hemen hemen 1,5 ay öncesinde tekrardan bir başlama kararı aldım. Eee, burada kendime uygun spor salonunu bulduktan sonra, eee, ilerlemeye, yani, her gün gitmeye özen gösteriyordum, yani, haftanın 6 günü gidiyordum. Eee, 1 günü, eee, off yapıyordum, yani, iii, izin günü olarak değerlendiriyordum. Eee, ama son zamanlarda, ııı, çok fazla gidememeye başladım. Kendi kendime bi böyle bahane sunmaya başladığım bir durum söz konusu oldu. Eee, bundan da muzdaribim tabii ki. İii, çünkü, eee, hani, haftanın 6 günü değil de, mesela, 3-4 günü gitsem, belki 2 günü bile gitsem, örnek veriyorum, işte, hani, böyle, kendime izin vererek hem kaslarımın dinlenmesi, eee, hem de, eee, yapacaklarımı burada tabii, daha planlı programlı ama, mesela, şunu söyleyebilirim ki, eee, ilk gün gidiyorum, işte, eee, mesela, haftanın ilk günü, pazartesi günü gidiyorum. İşte, diyelim ki göğüs veya örnek veriyorum, ön kol çalışıyorum. E, 3-4 gün sonra da aslında programımda yine bir göğüsle ön kol çalışması oluyor. E, burada da, eee, gelişim konusunda da sıkıntı var. İstikrar konusunda da, eee, bir problem var. Eee, bununla alakalı da ne yapacağımı bilemiyorum açıkçası. Hani, herhangi bir, eee, deneyimlemeyi düşündüğüm bir durum da olmadı. Hani, farklı bir kişinin yorumlaması benim için daha iyi olacak diye düşündüm.
Evet. Tabii. Hı hı. Tabii. Evet. Tabii. Hı hı. Tabii ki. Öncelikle bu konuyu benimle konuşmayı tercih ettiğin için teşekkür ederim. Eee, şöyle, çok güzel bir karar almışsın. Tabii ki tekrardan spora dönmek çok güzel. Hem senin hayatındaki stresi azaltacaktır, hem daha zinde, daha sağlıklı, eee, hissetmeni sağlar hem de aynı zamanda, eee, kilo almanı engeller. Eee, daha, eee, güzel bir görünüm elde etmeni de sağlar. Eee, bu konuda o yüzden kararını destekliyorum. Umarım, eee, motivasyonunu da kaybını da engelleyerek, eee, gelişimini sürdürürsün. Eee, şimdi şöyle, eee, son zamanlarda motivasyonunun kaybolduğundan bahsettin ve, eee, 3-4 günde bir aşağı yukarı aynı idmanları yapmaktan da bahsettin. Evet, bu da çok anlaşılabilir bir durum. Eee, sonuçta spor salonuna gidip belli kas gruplarına belli günler ayırdıktan sonra, eee, tekrar o döngü başa dönüyor ve aynı hareketleri belki yapmak durumunda kalıyorsun. Eee, bu noktada hep aynı idmanı mı yapıyorsun yoksa idmanları, antrenmanları, egzersizleri değiştirme şansın oluyor mu? Bir onu soracağım. Bir de hep -anladığım kadarıyla spor salonuna gidiyorsun. Hep spor salonunda mı yapıyorsun yoksa evde, parkta daha farklı ortam değiştirerek yapma şansın oluyor mu? Bunları da bir öğrenmek isterim.
Rica ederim. Elbette. Tabii. Umarım. Doğru. Ne yazık ki. Evet. Ya, tabii ki aslında güzel, ııı, konulara değindin açıkçası. Yani, şunu söyleyebilirim ki, eee, evet, yani, spor deneyimim aslında komple spor salonundan ibaret. Ama bu spor salonunda, ııı, ilerlettiğim durumu şu şekilde, yani, ııı, herhangi bir şekilde benim, eee, nasıl diyeyim, günlük hareket alanımı düşürecek bir modda değildi. Yani, yine, mesela parkta yürüyüşe gidiyorum. Eee, aynı zamanda gün içerisindeki hareketlerimde, eee, ciddi bir şekilde artış sağlamaya özen gösteriyorum. Yani, toplu taşıma veya örnek veriyorum, eee, kendi hususi aracımı kullanmak yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Eee, bir de son zamanlarda zaten havanın soğukluk durumu da oldu. Yani, bundan dolayı da aslında hem spor yönünde hem de aynı zamanda da, böyle, bir yere giderken aslında, eee, nasıl diyeyim, yürümeyi çok fazla değerlendirmiyorum ne yazık ki. Aslında böyle de bir durumla karşı karşıyayım. Hatta spor salonum, böyle, 10, ııı, dakika uzaklıkta, yürüme mesafesiyle ama, yani, böyle, arabayla falan gittiğim oluyor, anlamsız bir şekilde. Çünkü spor salonunun sağlamış olduğu kapalı otomar ııı, otopark sistemi de mevcut. Yani, böyle bir hizmet de veriyorlar. E, şimdi bir de böyle bir durum varken, eee, açıkçası, eee, bu da beni, ııı, ne yazık ki motivasyonumu düşürdü. Yani, işte, "Sürekli arabayla mı gideceğim, işte, ne gerek var?" eee, mantığıyla da hareket edip aslında, eee, "Yürüyeceğim, işte, şimdi u üşüyeceğim, eee, zaten oldu, işte, akşam 8-9, zaten 10'da kapanıyor, işte. E, ondan nasıl verim alacağım?" deyip de böyle gitmediğim durumlar daha fazla olmaya başladı. Öyle söyleyebilirim.
Evet. Hı hı. Güzel. Evet. Tabii ki. Evet. Tabii. Anladım. Evet, haklısın bu noktada. Yani, tabii kış ayları olunca hava biraz daha zorlayıcı olabiliyor, bunun yağmuru var, çamuru var. O yüzden çok anlaşılabilir bir durum bu da. Hani, bu noktada, ııı, bunu en azından, böyle motivasyon kaybın olduğunda, gitmeye hevesin olmadığı zamanlarda evde kendi vücut ağırlığınla veya çok basit ekipmanlarla yapabileceğin de yine, eee, spor türleri var aynı şekilde. Ağırlıkla çalışabilirsin. Örneğin, bir dambıl seti satın alıp, eee, evde hareketlerini yapabilirsin. Bir de, eee, farklı ortamda farklı hareketleri yapıyor olmak da, eee, monotonluğu bitireceği için senin belki biraz daha motivasyonunu sağlayabilir. Çünkü örneğin, 3 günde 1, eee, göğüs çalışıyorsan ve hep aynı hareketleri yapıyorsan, ııı, bu da yine biraz, ııı, durumu sıkıcılaştırır. Hep aynı hareketleri tekrar tekrar yapmak. Ama biliyorsun ki, eee, göğüs kasını çalıştıran birçok farklı hareket var. Hatta göğüs kasının farklı bölgelerini direkt çalıştıran bile hareketler var. Hani, bu noktada antrenmanlarında biraz değişikliğe gitsen, örneğin, eee, 1 ay yaptığın bir idmanı gelecek ay değiştirsen, farklı hareketlerle devam ediyor olsan, bu da yine monotonluğu bitireceği için, eee, senin için daha keyifli olacaktır. Onun dışında da spor salonuna gitme konusunda da eğer tek başına gidiyorsan, örneğin, bir arkadaşınla birlikte gitmek gibi ya da oradan biriyle arkadaş olup hep aynı saatlerde gittiğin birisiyle birbirinizi motive edeceğiniz şekilde, eee, hem idmanlarının daha kaliteli geçmesini de sağlayacak olabilir, bunları yapma şansın olur muydu?
Maalesef. A! Doğru. Tabii. Öyle. Ya, tabii ki aslında, böyle, eee, arkadaşımla gittiğim durumlar oluyor ama arkadaşımın da gelmediği, eee, durumlar da tabii ki de, eee, söz konusu. Eee, bu durumda da zaten yine gitmeme durumumu tetikliyor ama, eee, spor salonuna, eee, gittiğimde herhangi bir arkadaş edinmek orada, açıkçası, çok daha mantıklı geldi. Hani, iii, sürekli giden bir kişiyle aslında burada iletişim sağlamak sanırım, eee, beni motive etme açısından evet, yani, eee, ve bu konuda da, mesela, sürekli belki de, eee, mesaj göndermesi, araması veya benim de aynı şekilde gideceğim zaman onu aslında arayıp çağırmam, eee, sanırım sürdürülebilirlik açısından, eee, biraz daha bana iyi fırsat sunacaktır.
Hı hı. Tabii ki. Evet. Yani, tabii ki aynı zamanda onun dışında şöyle de bir anlaşma yapabilirsiniz. Ben gelmiyorum dediğimde, hevesim olmadığında sen beni zorlayacaksın. Eee, sen gelmek istemediğinde, hevesin olmadığında ben seni zorlayacağım diyerek birbirinizi de, böyle, itekleyerek, belki küçük yarışmalar koyarak, örneğin, eee, gelmediğimiz her gün için bir sonraki gün de, örneğin, kahveleri ben ısmarlayacağım, gelmeyen kişi ısmarlayacak gibi, böyle, küçük hedefler de koyup bunu daha canlı hâle de getirebilirsiniz. Tabii, bunun da faydası olacaktır. Onun dışında, işte, bu çok havaların soğuk olduğu günlerde de en azından sporunu aksatmamak için, eee, antrenman düzeninden, rutininden çıkmamak için evde de yapabileceğin hareketleri eklersen, eee, çok daha sağlıklı ve motivasyonlu olacaktır diye düşünüyorum.
Öyle. İlginç. Ya Pek tabii ki. Yani, iii, aslında güzel fikirler çünkü genel itibarıyla baktığımda, eee, bu şekilde gerçekten hiç, eee, düşünmediğim bir durum söz konusuydu. Hani, bunları güzel bir şekilde değerlendirip, eee, gerçekten, eee, spora gitme anlamında ciddi bir motivasyon sahibi olacağımı da düşünüyorum. Yani, eee, bununla alakalı mutlaka değerlendirmede bulunacağım. Eee, özellikle evden, eee, çalışma durumu da, yani, eee, herhangi bir şekilde, işte, eee, spor aletiyle bunları değerlendirmek belki sadece aslında, eee, izin, eee, yaptığım günler veya örnek veriyorum, eee, gitmek istemediğim günlerde çalışmak değil, aynı zamanda boş vakitlerimde de, eee, "Ya, en azından şurada oturuyorken, eee, bu şekilde değerlendireyim." eee, mantığıyla aslında ilerlemem konusunda da bana ekstra fırsat sağlayacaktır kesinlikle.
Bence de. Tabii ki. Hı hı. Tabii ki. Onun dışında şöyle, eee, zamandan da tasarruf etmek için örneğin, eee, ofisten mi çalışıyorsun, evden mi çalışıyorsun?
Ya, şöyle söyleyeyim, evden çalışıyorum aslında. Eee, bunun da bana bir katkısı var. Yani, böyle, gün içerisinde yoğunluk, uuu, durumum olmuyor. Yani, eee, ofise gideyim, işte, ofisten geleyim, işte, yorgun argın bir şekilde eve döndüğüm gibi si iii, bir durumla da karşılaşmıyorum. Eee, günümün belki de 1-2 saati aslında, eee, nasıl diyeyim, eee, bana kalmış oluyor. Çünkü, eee, ofise gitmeye, yol çekmeye gibi bir derdimin olmadığı bir durum söz konusu.
Hı hı. Evet. Evet. Eğer masa başı bir işse şöyle bir, eee, kendine, hayatına da renk katacak şekilde şunu da ekleyebilirsin, o yüzden sordum. Örneğin, günümüzde teknoloji çok gelişti ve yukarı a eee, aşağı hareket edebilen, eee, yüksekliği a ııı, ayarlanabilen masalar var. Eee, genelde evden çalışmak durumunda olan ama aynı zamanda çalışırken de sağlıklı, eee, bir hayatı olsun, fit olmak isteyen insanların, eee, şu zamanlarda çok sık uygulamaya başladığı çalışırken spor diye bir kavram gelişti. Örneğin, bu masaların, yukarı kalkan masaları kullandığında, masayı yukarı kaldırıp masanın altından bir, eee, koşu bandı ya da bir bisiklet şeklinde orada yürüyerek, ayakta çalışma ya da bisiklete oturarak orada bisikletle pedal çeviriyorken bir yanda ekranda da işlerini yapmaya devam edebildiğin çok farklı, eee, hayatına ekleyebileceğin hem de bu sayede zamandan tasarruf edebileceğin yöntemler de var. Bunları da istersen internette birçok bununla ilgili doküman bulabilirsin. Bunları bir araştırabilirsin. Tabii, eee, ekonomik durumunu da inceleyerek bu masaların, eee, koşu bandının, bisikletin maliyetleri tabii ki önemli. Hani, eee, ama en azından bu şekilde daha farklı, kendine de zaman kazandırabilecek, eee, bir şekilde yapabilirsin. Böylece hem, "Spora gitmeyeyim, bugün üşendim, hava da çok kötü." gibi bahanelerden de kurtulmuş olursun aslında.
Evet. İlginç. Gerçekten mi? Göz önünde bulundurarak. Değil mi, değil mi? Yani, aslında, eee, duyduğum, eee, ve, eee, aslında gördüğüm, eee, durumlara istinaden şunu söyleyebilirim ki, yani, bu, işte, masayı kaldırıp, işte, eee, o anda spor yapıp çalışırken, eee, bunu değerlendirmek, eee, aslında çok mantıklıymış. Yani, o, ııı, zaten, eee, spor aletini mutlaka internette bir araştırıp bakmam lazım. Eğer bütçeme de uygunsa, eee, onu mutlaka değerlendireceğim. Çünkü, eee, gerçekten, eee, hareket hâlinde olmayı çok istiyorum ve çok seviyorum, eee, ve düzenli sporun aynı zamanda bana getirdiği ekstra güzel, eee, katkılar da oldu. Yani, burada çok, ııı, güzel kilolar verdim ve artık enerjimi yönlendirebilme ve yönetebilme konusunda, eee, gerçekten, eee, bu konuya alakalı başarı sahibiydim. Eee, buna bağlı olarak da zaten hayatımdaki, eee, radikal kararı da bu şekilde almamın, eee, bana ekstra katkısı oldu. Hani, gün içerisinde yorulmama, işte, eee, tabii ki de fit bir görünüm, aynı zamanda, eee, buna bağlı olarak tabii ki de değişen, eee, sosyal iletişimler de pek tabii ki oldu. Eee, mutlaka bunu değerlendireceğim ve, eee, umarım tekrardan, eee, o aynı motivasyonla, eee, tekrardan spora başlayıp, aslında olması gerektiği gibi ilerleyip de, eee, çok daha zinde, eee, bir durumla karşılaşacağıma eminim.
Tabii ki. Evet. Güzel. Tabii ki. Umarım motivasyonunu tekrardan kazanırsın ve hayatına, vücuduna, eee, sağlığına olumlu etkilerini görüyor olursun. Hoşça kal.
Teşekkür ederim, verdiğin tavsiyeler için. Kendine iyi bak, görüşürüz.